जी बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मुझे न काफ़ी चिंता है कुछ दिनों से। मेरे को न खाना खाने का बहुत शौक़ है वैसे आपको सही बताऊँ तो। मुझे खाना खाने का हमेशा से बहुत शौक़ रहा है बचपन से। तो और मुझे ये शौक़ जो है न मेरे को अब लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गया है। देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ मुझे खाने का खाने का बहुत शौक़ है। मुझे ख़ासकर चाइनीज़ खाना ये बाहर का खाना, पिज़्ज़ा, पास्ता ये सब खाना बहुत पसंद है। तो कहीं न कहीं मैं बचपन से ही खाता भी आया हूँ। बट मैं ये देख रहा हूँ कि मुझसे अपना एक संतुलन नहीं बन बन पा रहा है। देखिए, जैसे अब मैं छोटा था तब तो चलिए छोटा था तो तब खाने देते थे घरवाले आज भी मना नहीं करते। पर अब मुझे लगता है कि मेरे ऊपर ये गलत असर डाल रहा है ये सारी चीज़ें। मैं हर रोज़ सोचता हूँ कि आज मैं बाहर का नहीं खाऊँगा या आज मैं नहीं खाऊँगा बाहर का, कम खाऊँगा या फिर मैं अच्छा घर का खाना खाऊँगा, पौष्टिक खाना खाऊँगा। पर ये होता ही नहीं है मुझसे, मैं देखता हूँ कि चलिए आज चलो आज गोलगप्पे खा लेते हैं, आज ये खा लेते हैं, आज टिक्की खा लेते हैं, आज कचौड़ी खा लेते हैं। और दूसरा मैंने एक और बात देखी है कि मैं बहुत ज़्यादा ही खाता हूँ। एक होता है न कि आप थोड़ा-सा खाते हैं और आप शांत हो जाते हैं। कोई भी खाना मेरे को आप दे-दे जो मुझे मनपसंद है या फिर थोड़ा-सा भी जो भी है घर का भी हो वो मैं बहुत ज़्यादा ही खा लेता हूँ। और फिर मुझे लगता है मेरे को ऐसे बहुत भारी-भारी लगता है मुझे अंदर से बिल्कुल लगता है कि मैंने क्या कर लिया अपने साथ? मुझे गैस जैसा फील होता है, मुझसे बैठा नहीं जाता मुझसे फिर मेरे को बहुत ज़्यादा नींद भी आती है। तो कहीं न कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि मैं वो खाना मैं खा रहा हूँ बट इतना ज़्यादा खा रहा हूँ कि मुझपे कोई कोई नियंत्रण नहीं है मेरे अपने पे। मैं जितना भी खा द खाना खाता हूँ मेरे को लगता है और खा लूँ। अच्छा ये खाया है मैं सोचता वो भी खा लूँ। फिर वो खाता तो लगता है चलो एक और चीज़ खा लेते हैं। तो मुझे इस पे सलाह चाहिए थी कि मैं अपने को कैसे रोकूँ? इसके इस समस्या से कैसे मैं बाहर निकलूँ? जहाँ पर मैं खाना ऐसे खा रहा हूँ जिसका कोई नियंत्रण ही नहीं है मेरे अपने ऊपर।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी, मैं समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी को और ऐसा हो जाता है क्योंकि एक आदत लग जाती है अ अलग-अलग तरीके का खाना खाने की वो फिर अ, कह लीजिए उसकी खुशबू वग़ैरह या वो चीज़ें दिमाग में बस जाती है और दिल करता है कि उन्हें दोबारा-दोबारा आप खाएँ। मैं ना आपको ज़रूर इसके बारे में सुझाव दूँगी। तो कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ कि अ, इस परेशानी के बारे में थोड़ा और गहराई से जान सकूँ ताकि मैं आपको ठीक सुझाव दे सकूँ। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अ आपको दिन में ये चाहतें जो हैं बार-बार खाने की कितनी बार होती हैं? और क्या ऐसा कोई अ, एक फिक्स समय है जिसमें आपको लगता है कि जैसे शाम के समय होता है, चाय के साथ कुछ खा लूँ? या कुछ ऐसा, क्या ऐसा भी है कुछ कोई समय भी है जिसमें आपको लगता है कि इसी समय आपको दोबारा-दोबारा ये होता है? जी।
जी बिल्कुल, मैं सही बताऊँ तो मेरे को सुबह तो उतना नहीं होता है। सुबह देखिए मैं कहीं न कहीं अपना जो है मैं अपने आप को नियंत्रण में रखता हूँ, मैं उतना नहीं खाता सुबह-सुबह। मैं ज ऑफिस जाता हूँ, मेरा ऑफिस जो है 2 बजे से होता है शा अ, दोपहर को और मेरा ऑफिस 2 से 10 होता है रात तक। तो कहीं न कहीं मुझे वहाँ पर जाके अंदर से ऐसे तल ऐसे अंदर से तलब मचती है कि मुझे खाना खाना है। क्योंकि देखिए मेरे ऑफिस के नीचे ना बहुत अच्छी मार्केट है। तो उस मार्केट में जब मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, ये देखता हूँ तो उसको लगता है ये भी ले लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ। तो कहीं न कहीं ये शाम का समय होता है ना जो शाम का समय जैसे आप समझ लीजिए 6 बजे के बाद का। तो उसमें मैं जब नीचे उतरता हूँ देखिए नीचे जाना ही होता है। अब मैं पूरे टाइम अपने ऑफिस में तो बैठा नहीं रहूँगा। तो नीचे उतरता हूँ तो नीचे मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ अरे! सब खाना खाने जा रहे हैं। मेरे साथ वाले भी जो लोग हैं काम करने वाले वो भी बोलते हैं चलो नीचे चलते हैं, च कुछ खा के आते हैं। तो मैं उनके साथ जाता हूँ। तो मैंने ये देखा है कि देखिए जैसे सब एक चीज़ जैसे गोलगप्पे लोग खा रहे हैं तो मैं खा लेता हूँ। फिर मन कर चलो आगे जाके चाउमीन भी खा लेते हैं, चलो ये भी खा लेते हैं, चलो मोमोस भी खा लेते हैं। तो मेरे को कहीं न कहीं ये लगता है कि मैं अपने आपको एक नियंत्रण नहीं दे पा रहा हूँ। पहले तो मैं बाहर का इतना खा रहा हूँ जो मेरे लिए वैसे ही मेरे को लगता है अच्छा नहीं है। अ अपने मेरी ह ऐरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा मैं इतना ज़्यादा खा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि मैं एक चीज़ पे नहीं टिक रहा। मैं 2-3 चीजें एक साथ खा रहा हूँ और ये करते-करते देखिए अब जैसे 6 बजे मेरा मन करता है फिर जब मेरा ऑफिस 10 बजे तक होता है तो मैं 2-3 बार और नीचे आके कुछ और खा जाता हूँ। तो ये होता है मेरे साथ।
हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी, मैं समझ पा रही हूँ। ऐसा हो जाता है क्योंकि जैसे आपने बताया कि मार्केट बिल्कुल नीचे है तो चीज़ें दिख जाती हैं आते-जाते तो आपका दिल करता होगा खाने को। अ, मुझे एक चीज़ और बताइए कि अ, क्या आप कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे कभी आपको दुःख है या तनाव है तो ऐसे में आपने क्या ये चीज़ नोटिस की है कि ऐसी भावनाओं में अ आप क्या खाते हैं? क्या ऐसा कुछ है क्या?
जी बिल्कुल, मैंने ये नोटिस किया है कि जैसे अगर मैं बहुत दुखी होता हूँ तो मैं खाना ज़्यादा खाने लग जाता हूँ। और ज़्यादा खाने ल खाने लग जाता हूँ। अगर मैं तनाव में भी होता हूँ तो मुझे लगता है कि और खाना खाने लग जाता हूँ। जैसे अब मैं आपको सही बताऊँ मैं ऑफिस में बहुत काम करता हूँ। तो मैं जैसे ही अब जैसे अब ऑफिस का काम का तनाव होता है या फिर जैसे मीटिंग अच्छी नहीं गई या कुछ ऐसे झड़प-सी हो गई मेरे बॉस के साथ तो कुछ न कुछ। तो फिर मैं उस जगह जब ऐसा जब होता है तो मैं देखता हूँ कि मुझे और ज़्यादा अंदर से मन करता है खाने का। मैं सोचता चलो और खा लेते हैं। अंदर से कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो शायद दुःख को भगाने का तरीका भी होता है मेरा कि भई मैं थोड़ा और खा लेता हूँ, चलो ये खा लेता हूँ, चलो और ज़्यादा अब ये नहीं ये सही। तो मुझे लगता है कि ऐसे सच ऐसे समय में ज़रूर ज़्यादा होता है जब मेरे को बहुत तनाव महसूस होता है तो मैं ज़्यादा खाना खाने की तरफ दौड़ता हूँ। और मेरे को लगता है कहीं न कहीं खाना खाने का ज़ एक ज़रिया बन जाता है मेरा उस तनाव से उभरने के लिए।
हुँ, हुँ। उ हुँ। हुँ, जी, जी अ, ठीक है। मैं देखिए आपकी ये भी परेशानी को समझ पा रही हूँ। मुझे एक चीज़ आप और बताइए कि जैसे ये तो हो गई आपकी ऑफ़िस की बात, है ना? आप जब बाहर रह रहते हैं तो आप खाते हैं, है ना? और भावनाओं में भी आप ऐसे खाते हैं। तो मतलब एक चीज़ और बताइए कि जब आप घर पे होते हैं तब अ, त क्या तब भी आपको ऐसे कह लीजिए क्रेविंग होती है या कि घर में जो स्नैक्स रहते हैं और खाने की अ, जो सामान है वो कितना आसानी से अगर मैं आपसे पूछूँ कि अ अ, उनपे आप क्या आपका नियंत्रण है? उनमें भी आपके साथ ऐसा ही चलता है या कुछ आप फट से बाहर ऑर्डर कर लेते हैं? जब आपका दिल करता है और फिर मँगा के खाने लग जाते हैं? तो ये भी मुझे बता दीजिए कि ये स्नैक्स वग़ैरह कि आपके घर में या खाने की उपलब्धि कैसी है या आसानी कितनी है आपको? जी।
जी बिल्कुल, अगर मैं आपको बताऊँ कि घर पे भी ऐसे ही होता है जैसे कुछ बना भी होता है कुछ खाने का जैसे कुछ बना है मेरे घर पे, चाहे नॉर्मल दाल-चावल ही बने हो। तो मैंने एक बात देखी है कि मैं उसका भी काफ़ी ज़्यादा वो खा लेता हूँ बिना सोचे समझे। अगर मेरे को ऐसे अगर 1 खाना है तो मैं 2 प्लेट भर लेता हूँ फिर, ये भी होता है। और जहाँ तक बात जैसे घर पे स्नैक खाने की, स्नैक्स खाने की तो जैसे भुजिया पड़ी है, चिप्स पड़े हैं तो मेरे घर पे काफ़ी आराम से पड़े होते हैं क्योंकि मेरी छोटी बहन भी है वो भी खाती है। तो देखिए उसको तो रोक नहीं सकते न तो उसके लिए हम ले के आते ही हैं। तो कहीं न कहीं जब वो चीज़ें पड़ी होती है, बिस्किट्स पड़े होते हैं तो मैं उनको उठा के खाता रहता हूँ। तो मैंने देखा है कि जैसे एक नियंत्रण होना चाहिए न कि हाँ, एक लिमिट होनी चाहिए कि इतना खा लिया तो बस, इसके आगे मैं नहीं खाऊँगा, वो होता ही नहीं है। एक बार अगर मैं चिप्स का पैकेट लेता हूँ तो उसको पूरा ख़त्म ही कर लेता हूँ। अगर मेरे को भुजिया का पैकेट उठता हूँ तो उसको पूरा ख़त्म ही कर देता हूँ। मैं ऐसे सोचता ही नहीं कि नहीं-नहीं रुक रुक जाते हैं अब चलो बंद करके रख देते हैं कि बाद में खा लेंगे थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा-सा ठहर जाते हैं। वो मुझसे होता ही नहीं है और घर का खाने की जैसे मैं आपको बात बताऊँ तो वो भी ऐसे होता है चावल अगर बने हुए हैं कहीं न कहीं तो मैं बहुत ज़्यादा ही खा लेता हूँ वो बिना सोचे समझे।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ। आप कह रहे हैं कि एक ही दफ़ा में आप सारा का सारा खा जाते हैं, इस वजह से भी ये परेशानी है। बस एक आखिरी सवाल और फिर मैं आपको सुझाव देती हूँ। अ, क्या आपने कोई ऐसा तरीका पहले आज़माया है कि आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें? अगर आज़माया है तो वो क्या था और उसका नतीजा क्या रहा मैं ये भी जानना चाहती हूँ? जी।
जी बिल्कुल, मैंने एक तरीका ज़रूर आज़माया था इसके लिए कि मैंने सुना था कि अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपका पेट कहीं न कहीं आपको लग भरा-भरा महसूस होता है तो आप न खाने का कम फिर आप च ले आप मन करता है आपको खाने का। तो मैंने एक वो तरीका ज़रूर आज़माने की कोशिश करी थी कि जिसमें मैं ज़्यादा पानी पीने लग गया था। और मैंने फिर सोचा कि चलो इससे पे पेट भरा रहेगा तो मेरे को कहीं न कहीं कम अंदर से मन करेगा। पर आपको सही बताऊँ तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। मैंने वो 1 हफ़्ते तक करने की कोशिश करी पर ऐसा हुआ कि देखिए मैं 1 हफ़्ते तक वो करा तो सही बट तब भी मेरे को ऐसा लगा नहीं मैं खाना खाने का मन या फिर वो जो क्षमता है वो कम हुई है। जैसे ही थोड़ा मैं कम पानी पीने लगा तो फिर मेरे को खाना खाने का मन हो गया। जैसे ही और जैसे खाना बढ़ाता था तो पानी कम पीने लग गया फिर। तो वही हो गया कि वो कभी वो हो ही नहीं पाया उसका कुछ भी।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ अ, ये दिक्कत हो रही है आपको कि कभी अगर आपने पानी वाला अगर इस्तेमाल किया तो आप पानी या तो ज़्यादा पी लेते हैं या फिर क्या होता है कि खाना ज़्यादा खा लेते हैं। तो ऐसे में न सबसे पहला सुझाव तो अ आपको मैं ये देना चाहती हूँ एक आदत होती है देखिए जब हम खाना खाते हैं ना अगर आप चाहते हैं ना कि आपको ऐसा महसूस हो कि आप खाना भी खा रहे हैं और आपको लगे कि आपका पेट भी भर गया और आपको को उससे कुछ नुकसान भी ना हो। तो क्या होता है ऐसे में आपको खाना न बहुत धीरे-धीरे खाना चाहिए। ज़्यादा बार चबाकर खाना चाहिए कहते हैं न कि एक चीज़ को 24 बार 1 बाइट को 24 बार चबाना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि आप जब एक चीज़ को इतनी बार चबाएँगे न तो आपको कितना समय लगेगा आप खुद ही सोचिए। और अ आपको थोड़े समय बाद ही लगेगा थोड़ा-सा खा के ही आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट बहुत ज़्यादा भर गया है जबकि आपने इतना खाया भी नहीं होगा। आप खुद ही नोटिस करिएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि अभी आप एक बार में सारे का सारा कुछ भी इकट्ठा खा जाते हैं। तो जब भी आप खाते हैं न कोशिश कीजिए उसे ज़्यादा देर तक चबाइए क्योंकि अब अगर आप चबाते रहेंगे न एक चीज़ को ज़्यादा समय तक तो आपको खुद ही अ, वो जो एक आदत है वो आपकी कम हो जाएगी। और बिल्कुल आप पानी भी पीजिए अ और ऐसे में जो आप बाहरी चीज़ें खा रहे हैं न उनको अ, खाने का नियंत्रण एक तरीक़ा और है कि आप उनकी जगह अ, कह लीजिए कुछ अच्छी चीज़ों के साथ उनको रिप्लेस कर दें। जैसे फल वग़ैरह हो सकते हैं फ्रूट चाट आप बना के खा सकते हैं या आप प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे आजकल एक वो चाट आती है जैसे आप कहते हैं कि आपको चट चटपटा खाना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता बताती हूँ जैसे चने वग़ैरह आपको उनको भिगोके न उनको उबाल के उसमें अगर अ, थोड़ी आप मेहनत कर लें कि प्याज, टमैटर टमाटर या और अ, कुछ अगर फ्रूट डालते हैं बीच में या स्प्राउट्स डाल लें बीच में कोशिश कीजिए। तो उसमें नींबू वगैरह चाट मसाला वग़ैरह डाल के आप वो खा लीजिए। देखिए, आपको वो भी इतना स्वाद लगेगा। आपका दिल नहीं करेगा कि आप कुछ और कोई चटपटी चीज़ खाएँ क्योंकि वो भी उसका इतना ही चटपटापन आपको मिलेगा। और देखिए आपका जो मोटापा भी नहीं आपको आएगा और वो आपको बिल्कुल अ, एक कह लूँ कि अ, एक स्वास्थ्य चीज़ आपको आपके जीवन में मिलेगी कि आप अच्छे से उसे अ अपने जीवन में अगर करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और इस चीज़ से कंट्रोल करने के लिए न मैं एक आपको अ, कारगर जो सबसे कारगर अ, स उस अ, सुझाव है वो यही है कि आप न अ, योग-आसन ज़रूर करना शुरू कर कीजिए क्योंकि जब हम योगा-आसन करते हैं न उससे हमारी जो अ, एक आदत होती है न कह लीजिए एक चीज़ की तरफ़ जाने की किसी भी चीज़ की तरफ़ जाने की वो कम हो जाती है क्योंकि हमारी जो विल पावर है ना वो अ, स ज़्यादा अ, बढ़िया होने लग जाती है। और जब अपनी जैसे प्राणायाम कर सकते हैं आप, है ना? उसमें आप अपनी साँसों पर ध्यान देते हैं या भ्रामरी करते हैं ऐसी अ, हल्के-फुल्के आप योग-आसन कीजिए। जिससे आपको अ, एक कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा और आपका जो ध्यान है वो अच्छी चीज़ों की तरफ़ केंद्रित कीजिए और उन्हीं चीज़ों की तरफ़ आप चलिए। और ऐसे करने से मुझे लगता है कि आपकी ये जो परेशानी है न ये ज़रूर दूर हो जाएगी। जी।
जी बिल्कुल, जो आपने सुझाव दिया मुझे मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा और ख़ासकर जो म सुझाव दिया मुझे जो ज़्यादा चबा के खाने वाला, वो मैं बिल्कुल सारे सुझाव को तो कोशिश करूँगा उस सुझाव को ज़रूर कोशिश करूँगा मैं उसको अपनाऊँ। कहीं न कहीं मुझे लगता है जो आपने बताया है कि हाँ, जिससे मेरे को लगे कि मेरा भरा-भरा लगेगा तो मुझे लगता है कि वो चीज़ जब मैं करूँगा मैं कोशिश तो मुझे ल मैं खुद ही खाना कम कर दूँगा। तो आपका मेरा सुन मेरी बातें सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आपके सुझावों के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, जी अ, शुक्रिया मैं यहीं हूँ आप कभी भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं और मैं ज़रूर कोशिश करुँगी कि आपके अ, परेशानी का हल आपको दे सकूँ। अ, मेरे से सुझाव लेने के लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।